Madami, sobrang dami, parang di ko nga alam kung ano 'yung iba niya pang pinaglalagay dun, pero nakakatulong talaga din siya to boost your confidence lalo na 'pag nakikita ka ng mga tao tapos may biglang compliment sa'yo na, ''Uy, ang ganda mo'' ganun like, ''Anong ano mo?'' <laughs> May ganun, may mga ganon siyang atake na parang, hala nagandahan siya sa suot ko, nagandahan siya sa make-up ko, like parang, ang ganda ng ang ganda ng rampa mo din, parang kang artistahin, 'di ba? <chuckles> Ganun yung atake nya.
Mm. Correct. Ay. Ay, dumaan 'yung diosa. <giggles> <chuckles> <chuckles> Oo. <laughs> Oo, pa feeling mo bigla ikaw na 'yung center of attention naging main character bigla, eh. 'Di ba.
Mm. Ganun siya.
Hmm. Eh.
Masaya lang din talaga sa feeling, 'di ba? Na may mga ganun na taong na-aappreciate 'yung, ah, style mo ganon, 'yung passion mo sa pananamit pati dun sa pag-me-make-up mo, ayan.
Correct. Hmm, a alam mo hindi ako nag-me-makeup pero minsan na 'pag may dumadaan na mga nag-me-makeup sa feed ko, talagang, parang napa nahuhook rin akong panoorin, kasi meron din sila sila sa parang, nakaka-relax siya, eh, na pinapanood. Marami silang nilalagay ganyan, 'tas may may tinatawag pa silang bake daw, may binibake 'yang mukha ha? ba ba't binebake 'yung mukha? Mga ganoon.
Mm. <chuckles> Oo. <chuckles> 'Yung parang mga dewy make-up 'yun, 'yung sinasabi nila, like ang ganda lang niya. Oo. <chuckles> Meron pang mga make-up 'yung puro black lang 'yung nakalagay sa ano mo, sa mukha mo, parang mga ano ata 'yun, nakalimutan ko 'yung tawag sa kanya, oo 'yun, mga Gothic ganon.
Ibebake daw 'yung mukha. <chuckles> Hmm. Mag Gothic. Oo.
'Tas may mga accessories sila like, may pa-ano dito, may pa kwintas ganon, tapos patusok-tusok may mga ganun silang atake, 'yun, ganun 'yung passion nila, ang ganda rin lang talaga tignan.
Mm. Hmm, okay.

Yes, everytime na, ah, lumalabas ako, ah, hindi talaga nawawala yung makeup. Yung ano naman ng makeup ko
Mm. Anong peg mo naman sa makeup? Dewy gan'yan, Korea koreana or mattifying, gano'n? <laughs>
hindi siya gano'n Oo, gano'n. <chuckles> Yung mga dewy, dewy lang tapos minsan ang taga-make oo, tapos ang taga-makeup ko pa no'n sister ko talaga. Kasi siya talaga yung sobrang ma-passion, maarte, gan'yan. Kasi siyempre yung mga teenager natin ngayon 'di ba, sila talaga yung mga masyadong maano sa social media, so, alam niya yung mga makeup-makeup na bagay sa'kin. Thankful lang din talaga ako sa kanya tapos parang, ah, sa mga social media pinapakita niya sa'kin na, "Ay, maganda 'to ganito may mga pa-butter by butterfly sa mukha pa." Gan'yan. So parang, "Ay, ang ganda, try natin." Gano'n. Pero magastos lang talaga kasi ang daming makeup, ang daming mga kailangan may mga foundation, gano'n.
Sweet girl lang ang atake? Mm. Mm. Oo. Ang dami palang pinapatong. Akala ko isang patungan lang 'yun, eh.
Mm. <chuckles>